Posso, eh, semana retrasada semana passada, o meu filho ele pra começar ele gosta de música clássica, porque ele toca piano. Isso pra mim é, eh, é um tiro no coração, assim. Apesar de todo mundo falar: "Ai, música clássica que linda, uma criança de 8 anos gostar de música clássica". Mas não tem eu não sinto emoção em letras, né, ali. Eu gosto de letras, e ele é da melodia, enfim. E aí as eh
Certo. É. Aham. Certo, mas ele tá a um passo de um MPB, hein, pensa por esse lado. <laughs>
Sim, é,. Eu estou puxando pra esse lado. <laughs> E aí ele, hã, ele estava chateado porque um ele quer ser arqueólogo, pianista, jogador de futebol e construtor, sabe, tudo.
<chuckles> Ah, sim, tá naquela fase que quer todos os sonhos de que tudo que viu na tv, todos os referências, né.
referências ele quer, sim. Aí ele: "Mãe, eu posso ser tudo?". Eu falei: "Pode filho, você pode ser arqueólogo e ter o o esporte e a música como hobby, tá. Ou você pode ser músico e ter o esporte e a arqueologia e estudar alguma coisa assim, como hobby". "Ah, mas fulano"
Aham. Sim. Que resposta legal. Gostei da sua forma de trazer o seu filho pra um lugar calmo com essa aflição.
É. é, ah porque o meu amigo falou que a gente tem que escolher uma profissão só, eu falei não, você pode escolher uma profissão e outras coisas pra você fazer também, isso não te impede, e aí eu coloquei uma música do Renato Russo pra ele ouvir, eu falei, olha eu queria muito que você escutasse uma música, que É a música do Renato Russo era Uma Vez, não Mais Uma Vez, Mais Uma Vez, eu sei, porque ela fala, né, nunca digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se têm ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém, porque quem acredita sempre alcança
Uhum. Que música? Hum. Uhum. Sim.
Então ele ficou com aquela eu coloquei aquela música por 2 vezes no trajeto que a gente estava fazendo, e ele e ele: "Nossa, mãe, é verdade mesmo, né, isso então quer dizer que se a gente acreditar a gente alcança?". Falei: "Sim, você não pode desistir dos seus sonhos, né, você você você não pode deixar que alguém fique minando os seus sonhos e dizendo que você não pode ser aquilo, porque depende de você". E aí puxando isso, porque ele estava m ele o meu filho é uma criança muito sensível, ele pega muitas coisas, assim, pra ele, absorve muito, sabe.
Aham. Ah, que bonitinho. Uhum. Sim. Aham.
E aí teve um
Muito artista pelo jeito também, pelo que você fala.
E sim, é. É verdade, eu não tinha pensado sobre é mu
Né. É, artistas são sensíveis geralmente. São pessoas que veem o mundo com olhos muito sensíveis mesmo e se machucam muito facilmente.
É. É.

Uhum.
É. falando elas: "Ah, eu tenho o meu gosto musical é X, o meu gosto musical é Y". Aí eu falei assim: "Nossa, eu não tenho um gosto musical muito definido, porque eu sou muito eclética. Na minha playlist tem de tudo". Aí a minha amiga: "Impossível, tem alguma coisa na sua playlist que tem mais, que salta mais, assim, né".
Sei. Aham. Sei. Sim, talvez uma tendência mais para um lado ou para o outro, né.
Também. Sim, e ai ela: "Deixa eu ver sua playlist, as suas playlists, o que que você ouve, né". <laughs> E aí foram lá analisar a minha playlist. E a minha amiga: "Ó, tudo MPB". <laughs>
Aham. <laughs> Então, talvez, assim, um gosto bem diferenciado dentro da MPB, é isso?
Dentro da MPB. Por quê? Eu, quando eu era pequena, né, criança ali, eu ouvia muito Sandy e Junior.
Hum. Certo.
Então eu era muito apaixonada por Sandy e Junior. E a Sandy ela cantava muitas músicas de MPB, ela cantava muito Elis Regina, né.
Ah. Aham, verdade mesmo, eu lembro dela gra eh, gravando e fazendo show cantando Elis Regina.
É. Então eu acho que aquilo me começou a me puxar, eu eu acredito, né, que aquilo começou a me puxar para o lado da MPB, sabe. Já criança, assim, escutando Gilberto Gil, Elis Regina, porque eram músicas que a Sandy cantava, e eu adorava a Sandy, <chuckles> então
Uhum. Certo. Uhum. E ela era sua referência, tipo uma irmã mais velha, assim. <laughs>
Era a minha referen exato, era a minha referência musical. Mas aí, na adolescência, eu continuava sendo fã de Sandy e Junior, enfim, até hoje. <laughs> Mas na adolescência começaram a entrar outras coisas, né. Começaram a entrar Charlie Brown, eh, começaram a entrar Red Hot Chili Peppers, começaram Nickelback. Então são bandas, eh, tipo, Legião Urbana, Barão Vermelho, que nem era da minha época, assim.
Certo. Uhum. Certo. Uhum. Si Uma mistura ali de rock brasileiro dos anos 80 e rock internacional dos anos 90, 2000, né. Uhum.
90, é. Então era, assim, foi um um mix ali. Por quê? Porque tinha Malhação, né, também. Tinha Malhação e tinha MTV.
Hum. Sim. Que sempre foram influen influenciadores no gosto da molecada, né?
Não é? Então